あの、私ちょっとあのそんなにこうすごく親しいっていうわけではない友人が、あの、いるんですけれども、あの、その彼女がですね、あの、あ、私今実はあの海外に住んでいるんですけれども、で、こちらのうーん、はい。こちらで出会ったそのお友達の話なんですが、あの、この間あの私1回あの日本に一時里帰りをしたんですね。んで、あのその話をその彼女に伝えていたら、彼女もなんと、こう、あの日本に行きたいと、あの、たね、旅行で行きたいって言い始めて、うん、それはそれで、「お、いいね、行ってきなよ」なんて言ってたんですけど、なんか要するに一緒に行きたいっていうこう話なわけなんですよ。ええ、うん、いいんですけど、でもなんだろう、今実はこうまだあの私の両親が健在で日本に住んでおりまして、あの健在は健在なんですけど、2人とももう両親とももう80歳とかで、結構もう高齢な方に入っているんですね。
はい。 お、そうなんですね。うんうん。 はい。 うんうんうん。 ああ、うん。 おお。 へえ。 なるほど。 うん。 はい。 ああ、そうなんですね。うん。
うーん、なので私が今こう里帰りするっていうのの目的は、あの、うちの両親のこう、まあ世話が必要なほどでもないんですけど、なんだ
ああ。 うんうん。 ひょっと調子、様子見たいって感じですよね。うんうん。
うん、そうなんですね。んで、こう一緒に居れる時間だけでも、一緒にこういろいろ時間を過ごして、ホントにこう、うちの親メインでこう時間を使うような日本への滞在の仕方をここ数年やってるわけなんですね。
うんうん。 あ、なんか年に1回あの 家族で過ごすみたいな感じなんですか？
うん。 うん、そうですね。年にいっかい、最近では、あの、里帰りを1週間か2週間ごとするようにしていまして、で、そのたびにこう両親中心にこう、あの、一緒にどっか連れてってあげたりとか、そういうのをメインにしている滞在の仕方なので、そこにこ、おうーん、だからそこに友達がちょっと来てしまうと、そのバランスが崩れるっていうのも、私は頭の中で思っているんで、ちょっとあ、いや「一緒に来たい」って言われても困るって伝えたいんですけど
ああ、なるほ。 はい。うん。 うんうん。 ああ、そうなんですね。う。 ああ、うんうんうん。
なかなかその言い方っていうかが難しいんですよね。
ああ、確かに難しそうですね。うん。ま、そうですよね。お客さんがやっぱ来ちゃったらま、あの、そのね、友達の観光とかもせっかく来てくれたから、どこを観光行こうかとかも考えないといけないし、で、そうこうしてたらやっぱご両親との時間のために帰ってるのに、なんか目的が
うーん、やっぱり、うーん。 そう。 うん。 うん。
ちょっとね、本末転倒になっちゃって。うん。
そう、そう、まさに本当にその通りなんですよ。うーん、やっぱりこう、もうちょっとね、あの私たちが若い時だったらば、まあ、自分がさんじゅうだいとか、親がまだ60代とかの、まだちょっと元気でね、まだこの先も何年もまだあるよっていう感じの時だったらば、あ、じゃあいつでも一緒に行こうよ、どっか案内するよって言ってあげられるんですけれども。
なるほど。うんうん。 そうですね、うん。 うん。 あ、そうですよね、確かに。うーん。
うーん、今も私の頭の中ではなんかこう、あと何回自分の親と一緒に会えるんだろうっていうのがあるんですよ。
そうですよね。やっぱ遠方に住んでたら滅多に会えないですからね。
うん。 うーん。なので、うーん。
なんか え、その友人は知ってらっしゃるんですか？
うん、いちょっとね、言ったんですけど、そう、今度一緒に行きたいって言われた時に、いやいやいや、私のこう里帰りは親のために行くからちょっとダメだよって、さらっとは言ったんですけれども、いやでも、あの、いや邪魔しないから、ただ単にこう一緒に、こう、日本まで飛行機で飛んで、うん、あのホテルに連れてってくれれば、そ、あとはいいからなんて言うんですけど、実際それだけで済むとは思えないんですよね。
ああ、うんうん。 うんうんうん。 あ、結構、あの、干渉してくるタイプの方なんですね。
うん。 うーん、ていうかなんかこう自分とかでもこう置き換えて考えた時に、私がもし何も知らない、ま、英語も喋れ喋らないような、日本語でも通じないような他のね、フランスとか例えばヨーロッパの国に行って、そこでこう1人でポンって友達がたとえフランス人の友達がいて一緒に行ったとしてもやっぱりこう頼ってしまうと思うんですよ。
うん。 ああ。 ああ、確かに。
うーん、自分だったらね。だから、そういう事になるんじゃないかなっていう危機感みたいのがあるんですけど。
ああ。まあ、確かにね、やっぱり、まあ、旅に行く前は、あの、まあ、1人でね、あの、飛行機乗って、ホテル行くよりかは、まあ、ハードルが下がるっていう感覚で、多分、友達は言ってると思うんですけど。
うーん。 うん。 うん。 うーん、まさにそうだと思うんですよね。うん。
ここでは、なんか、こう、出来て、ま、でも、あと した時にやっぱり文字分かんないし。
うん。 うん。
なんか、あ、でも今はスマホがあるからまだいいかもしれないけど。
うん。
ま、でもほんとなんかあった時にね、たよ頼りますよね、そりゃあね。うん。
で、それが多分、こう、何でしょうね。ヒューマンネイチャーと言うか、皆多分、そう言う感じになっちゃうじゃないですか、結局。
あ、ありますよね。だし、なんか自分も心配になりますよね。え、大丈夫かなみたいな。うーん。
うーん。 うーん、そうですよね、やっぱり友達だから。で、うーん、たそうやって、こう頼ってくれるのは嫌なわけじゃないんだけど、でも、こう、親の先程言ったように、親の年齢の事とかも考えると、もう気苦労でしかないっていう感じになっちゃうんですよ、自分の中で。
そうですね。うん。 ああ。 いや、確かに負担が2倍ですね。<laughs> うん。
うーん。だから、どうやってね、こう、諦めさせればいいんだろうみたいな。うーん、感じなんですけどね。どうどう思います？
<laughs> ええ、私だったらなんか別日にあの、ちゃんとした旅行であの、緒に行こうって伝えるか
うーん。 うん。 うん。
ま、でもそれでもね、結構スケジュール合わすのが大変かもしれないですけど、ま、今回は、やっぱ親のために、あの、親のね、世話に時間が取られちゃううから、で、ま、やっぱ自分がやっぱ友人のことが心配になっちゃうからっていう風に伝えるのもどうでしょうか。
そうなんですよね。 うん。 うん。 うん。 やっぱりこう正直にそんな感じで伝えたら、ほうきっとわかってもらえますよね、だってもう、おんなじような年齢なので、彼女ももう、うん、あ、でももう彼女は親御さんが多分いないんですよね。だからあんまり、うん、そういう感じな気持ちにはならないのかもしんないすね、もしかしたらね。
うん。 あ、そうなんですね。 ああ。 ああ。 ま、確かに、あの自分が体験したことないことってわかんないですからね。
うん、そうなんですよね。あとやっぱりこう日本人の感覚とあの、ね、もしかしたらこちらの人の今アメリカなんですけど、感覚はちょっと、もしかしたらちょっと違うのかもしれないですよね。そういうなんか親にどうのっていう感覚。
はい。 ああ、いや、どうなんしょうね。ま、多少多少家族がオープンなイメージはあるいますけど。
うーん。 うーん。 うーん、ね、なんかこう。
うん。
いや、やっぱりでもこうはっきりこうほんとに なんでしょう、うーんと、こうほんとにこう、さらっとこないだほんとにさっき言ったように、ちょっとさらっとはいやいや、時間ないよみたいなことを言ったんだけど、やっぱりこうその後、いや大丈夫だからってこう食いついてくる感じなんですよ。
ああ。 <laughs>
うーん、だから、こう、ほんとに、こう、さらっとこう言っただけでは、あんまりこう引き下がってくれないような危険を感じていまして、今。うん、だからもうちょっと、そう、本気でこっちは、ま、あんまりこう深刻な口調ではまだ言っていないのでっていうところもあると思うんですけど、ちゃんと、いや時間ないよって言ったのに食いついてくるかみたいな。うーん。
ああ、あ、<laughs> 伝わらないっていう。うん。 うんうんうん。 ああ。 相手の方が興味がね、あの、上回っちゃったって感じなんでしょうね。
うん。 そうなんです。で、彼女は多分今ね、もう50私とおない年ぐらいなのでごじゅう半ばぐらいになるんですよね。でうん、で、彼女は今あの結婚もして、あ、旦那さんとこうあの死別されたんですけど、だからこうなんかこう時間があるんですよ、彼女は。
はい。 そうなんですね。うんうん。 はい。 はい。 あ、なるほど。なんか理解あ。ああ。確かに。うん。
うん。うん。だからこう今ね、旅行したいこうフィーバーに駆られてるみたいな感じで、色々行きたいみたいで、そういう話が出てきたんですけど。そうなんです。今、今しかないみたいな。うん。うぬ。
確かに、そういう年代ですよね。うんうん。 なるほど。そう、今しかね、もうちょっと年取っちゃったら動けなくなるかもしれないし、今元気なうちにどっかに行きたいみたいな強いんですね。
そうそう。うん。 うん。 そう、分かる。だから分かるんですよ。自分もそんな年齢だから。でも、でも私はお父さんとお母さんに集中したいのよていう感じなのですよね。本当に。うん。
うんうんうん。 <laughs> まあ。そうですよね。ま、やっぱ結構深刻、ま、なんかもうちょっと両親に対して、もうちょっと、ちょっと危篤状態手前でぐらいにゃな、雰囲気を出してその、を出して伝えてみたら、あ、なるほどみたいな気持ちにはなってくれる。どうだろう。どうでしょう。
うん、だからどう、うん。 うん。 <laughs> <laughs> うん。 うーん、あの、あれですか、何、両親ちょっと、あの、もうちょっと弱ってるからみたいな感じですか？ていういう、あ、おお、なるほ
あ、そうですね。うん、ちょちょっと弱ってて、心配だから行くんでちょっとちょっと自分の気が気持ちが揺れてるから、ちょっと落ち着いた気持ちで行きたいから、今回はちょっとぐらいな。き
うん。 うん。 あ、でもそうですよね。なんか嘘も方便というか、まだあの、うん。
気持ちで。 なんかちょっと、ちょっと大げさにあの、自分の気持ちちょっと今回ばかりはちょっとぐらいな。気持ちで
うんうんうん。 はだ。
勢いで言ってみるのもいいかもしれないですね。
うーん、あ、それも <clears throat> いい考えかもしれないですよね。本当にこうあの食らいつきじょようだったら多分それぐらいしても多分いい感じの だと思いますね。うん、じゃ、ちょっとあの挑戦したいと思います。うん、どうもありがとうございました。
うん。 うんうん、また なんか。 ま、今日 あ、よかったです。 こちらこそありがとうございました。